<chuckles> เออ จริง ๆ อืม
เขาก็ยังโดนบ้าง เออ มี มีทั้งกำไร มีทั้งไม่กำไร อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม ทั้ง ๆ ที่เขาก็ระดับอาจารย์ ระดับโคชอะเขาก็มีที่ไม่ได้กำไร แต่ว่าเขา อ อาจจะได้กำไรมากกว่า เพราะเขามีความรู้มากกว่าเนาะ ใช่ไหม เออ อะฮะ ค่ะ
ค่ะ อืม ๆ ก็ ถ้าเกิดจะทำอะไร เราทั้ง 2 คนก็ควรจะแบบ เอ่อ มีความ ของพี่ ก็มีความรู้ ของหนูก็ต้องมี การคิด ไตร่ตรอง มีสติเนาะ มันถึงจะ ไปรอด เนาะ ก็ วันนี้ก็ ขอบคุณมากพี่ที่แบบมาแชร์กันเนาะ แล้วก็ เออ วันนี้ก็สนุกมาก แล้วก็ ขอบคุณพี่ อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็สวัสดีนะคะ
อะฮะ ใช่ไหม ค่ะ อะฮะ อะฮะ ค่ะ ใช่ ใช่ อะฮะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะ